अ, एक बात बताइए कि घर पर चाय-नाश्ते का कैसा रूटीन रखती हैं आप?
जी। चाय-नाश्ते का तो ऐसा है कि दिन की शुरुआत ही यही है। तो होता है ना कि एक शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे से मस्त-सी तरीके से चाय बना के सबको पिलाना और एक उनकी पसंद का नाश्ता बनाना, पहले ही रात को पूछ के रख लेती हूँ कि क्या लोगे आप? कौन क्या खाएगा? उस हिसाब से थोड़ा-सा बना के सब साथ में बैठ के चाय पिएँ। मुझे तो लगता है ये रूटीन सबसे अच्छा होता है।
हाँ। जी। अ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा तो क्या आपके घर में, ख़ासतौर पे सुबह के समय में सब लोग उठ जाते हैं एक साथ चाय पीने के लिए कि आप चुनिंदा लोगों के साथ समय बिता पाती हैं?
जी। <chuckles> ये ना सबसे बड़ी परेशानी की बात होती हैं कि कोई उठते हैं, किसी को उठाना पड़ता है, कोई समय माँगते हैं मतलब बिल्कुल ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हाँ, एक बार में सब उठ गए। तो ऐसा होता है ना हाँ, बच्चों को तो उनका ही लंच दे के निकाल दिया स्कूल के लिए। रहे घरवाले बाकी के तो किसी को उठाएँगे अरे भई उठ जाओ, चाय बन गई, कोई एक उठ जाएगा, दूसरा बोलेगा 5 मिनट रुक जाओ, तीसरा बोलेगा बस मैं पूजा करके ले रहा हूँ। वो होता है ना? सो चाय तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है तो 1 बार में कोई 2 थोड़ा आधे-आधे घंटे में 2 कप भी ले लेगा कोई एक कप लेगा किसी को काली चाय चाहिए, किसी को दूध वाली चाय चाहिए। तो ये तो ऐसा होता है कि हाँ, सबका अलग-अलग तरीका चलता है। लेकिन बहुत अच्छे से चलता है।
<chuckles> अ, जी। जी। बिल्कुल। <laughs> जी। बिल्कुल। जी, ये तो आपने बहुत रोचक बात बताई और अ, वाक़ई में हो सकता है आप जैसे बता रही हैं कि सब लोग शायद चाय पे कभी कोई उठ जाता होगा, कभी कोई नहीं जैसे आपने बताया तो अब एक सवाल और है इसी से जुड़ा, तो ख़ासतौर पे जो सुबह की पहली चाय होती है, ये कुछ ख़ास अपना कुछ रंगत लिए हुए होती है क्या कुछ आप उसमें डालती हैं कोई ख़ासियत हो तो बताएँ प्लीज़?
जी। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल। जैसे क्या होता है ना अ, सुबह की चाय, ख़ास करके ऐसा होता है कि सुबह के दिन-भर की चाय की जो पौष्टिकता होती है वो पूरा दिन चलेगी। तो सुबह-सुबह की चाय मैं कभी भी साधारण नहीं बनाती हूँ, उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते भी डालूँगी, थोड़ी लौंग भी डालूँगी, खूब सारी अदरक डालूँगी क्योंकि वो ऐसा होता है न सुबह-सुबह एक दिमाग को तरो-ताजा कर देती है चाय। एक तरीके से ये कह सकते हैं शरीर को चलाने के लिए एक तरीके का पेट्रोल है, सुबह-सुबह शरीर को चलाने के लिए। तो ये यहाँ पर थोड़े से अलग अलग से सामान डाल के, कि जो एक सुबह की चाय एक अच्छी चाय दिन-भर का दिन बनाए कह सकते हैं।
हुँ। हुँ, ये तो है। ठीक। हुँ। जी। <laughs> जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, वाक़ई में सुबह की चाय अ, सभी परिवार वालों का पूरा दिन बना देती होगी तो, ये तो थी पहली चाय की बात। फिर कई बार ये भी होता है कि लोग नाश्ते के समय फिर जब बिल्कुल तरो-ताज़ा नहा धो के बैठ जाते हैं, फिर एक चाय का दौर और चलता है, तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? और वो किस तरह का चाय मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें चाय के साथ बढ़ जाती हैं?
हाँ, पूरा दिन। जी। हाँ। जी। ये भी होता है कि नाश्ते के साथ किसी को चाय चाहिए होती है पर ज़्यादातर क्या होता है मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों ने बहुत सुन लिया है कि दूध वाली चाय अच्छी नहीं होती। तो कितने लोगों ने आजकल काली चाय पीना पसंद कर लिया, शुरुआत कर ली है। तो मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि नाश्ते के साथ काली चाय ज़रूर चलती है मतलब नाश्ता हो जाने के बाद। तो कुछ नाश्ते में ऐसा बनाया जाता है जो एक अ, दिन-भर के अ, बोलते हैं ना कि शुरुआत के लिए एक दिन-भर की आपकी पौष्टिकता शरीर में दे दे, तो एक हेल्दी नाश्ता बनाने के साथ-साथ ब्लैक टी मतलब जो काली चाय है वो लेते हैं उसमें थोड़े से तेज पत्ता तेज पत्ता नहीं अ, वो होता है ना जो अ, मसाले डालते हैं एक अलग अलग, चाय का एक अलग मसाला आता है मेरे यहाँ पे, तो वो मैं बना के रख देती हूँ। तो वो बनाके रखना उस पे तुलसी डालना थोड़ा सा अदरक का पाउडर मैं पीस के रखती हूँ, उसमें मैं अदरक गीली नहीं डालती हूँ सुखा के उसको पूरा ग्राइंड करके एक पाउडर बनाके रखती हूँ। तो वो उस काली चाय में मैं वो अदरक का पाउडर ज़रूर डालती हूँ। वो इतना अच्छा स्वाद देता है इतना अच्छा स्वाद, कभी आप आज़मा के देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा।
हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। वाह! अच्छा। ठीक है। अच्छा। ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया। अब मुझे ये भी बताइए कि अदरक का पाउडर लेकर बजाय कि अ, ताज़े अदरक के, क्या इसके पीछे भी आपका कोई अलग कुछ कारण है जो आप बताना चाहेंगी?
जी। बिल्कुल है, क्या होता है ना जैसे अ, अदरक हमने ली कभी-कभी एक मौसम के हिसाब से अदरक बड़ी महँगी भी हो जाती है, तो लोग नहीं लेने की करते हैं और ले भी ली तो आप थोड़ी-थोड़ी सी डालोगे, थोड़ी अदरक डालोगे चाय में वो स्वाद ही नहीं आ पाएगा। और क्या होता है जैसे नाश्ते में भी जैसे सर्दियों का समय है नाश्ते में दही में भी अगर आप अदरक का पाउडर डालोगे ना तो वो बहुत दही का सबसे पहला तो वो ठंडी जो तासीर होती है ना वो ख़त्म कर देती है अदरक, तो हम इसलिए भी उस पाउडर को तो ख़ासकर रखते हैं अपने साथ। तो दही में भी वो डाल दिया और वही आप चाय में भी चला सकते हो। बहुत अच्छी वही आप सब्जियों में भी डाल सकते हो इतनी प्यारी सुगंध आती है ना, मजा आ जाता है।
जी बिल्कुल। जी। जी। अच्छा! ये तो बढ़िया है। हुँ। जी, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई, तो अब देखिए ये तो हुआ अ, सोमवार से लेके शुक्रवार तक का कार्यक्रम, अब जब शनिवार रविवार, जब वो वीकेंड वाले ख़ास दिन आ जाते हैं जो किसी के लिए आराम वाले होते हैं किसी के लिए आराम भी उनका खराब हो जाता है तो कुछ उस तरह के जो दिन होते हैं, तो उन दिनों में ये वाला रुटीन, चाय-नाश्ते का रुटीन क्या कुछ बदलता है या सब कुछ जस का तस रहता है?
हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। मुझे क्या लगता है ना, ऐसा सिर्फ मेरा मानना है मुझे नहीं पता सबके यहाँ ऐसा होता होगा या नहीं, पर क्या होता है न कि औरतों को ख़ासकर ये वीकेंड के जो टाइम आता है ना उन्हें लगता है कि अब हमारे पति या हमारे घर वाले हमें चाय बना कर दें। नाश्ता हमारे लिए बनाएँ या हमारे साथ किचन में खड़े हो जाएँ। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए बदलाव छोटा-सा कि आप साथ में मिल के बना लो हँसी-मजाक कर लो जैसे सोमवार से शुक्रवार तक तो हमने आपको दे दिया, पूरा बनाया आपको अच्छे से पिलाया अब जो 2 दिन वीकेंड के दिन हैं थोड़ा-सा हमें भी कोई दुलार वाला कोई मिल जाए, हमारे साथ किचन में खड़े हो जाओ साथ में चाय नाश्ता बनाते हैं, या मैंने नाश्ता बना लिया आपने चाय बना ली। तो, ऐसा होता है ना कि अपने आप में वो एक नया ही स्वाद ले आता है भले वो अच्छी न बनी हो। <laughs>
जी। <chuckles> अच्छा। हाँ। बहुत बढ़ि जी। जी। जी। नहीं, बल ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, वाक़ई में अगर परिवार के और सदस्य भी इस चीज़ में अपना-अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देना शुरू कर दें तो शायद चाय का स्वाद और बेहतर हो जाता होगा। तो अब ये बताइए कि जैसे घर में बच्चे भी होते हैं, बच्चों को फिर वीकेंड में वही सप्ताहांत में, अब उनको कैसे चाय-नाश्ते में क्या उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी होती है या बड़े लोगों की ही होती है कुछ बताएँगे?
जी। बिल्कुल। जी। जी। नहीं, नहीं, बच्चों को बिल्कुल हमें साथ में जोड़ना चाहिए। आज जुड़ेंगे तभी तो कल वो भी सीखेंगे यही चीज़ें, आगे अपने परिवार के साथ वो भी कर पाएँगे। तो क्या होता है सबसे पहले तो म मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बिल्कुल सुबह-सुबह चाय नहीं देनी चाहिए। उन्हें तो दूध दे दो और जो भी आपको पौष्टिक उसमें मिलाना, है वो मिलाकर उन्हें दूध दे दो। हाँ, चाय उसके बाद दे दो दिन में दे दो शाम में दो 1 आध कप सुबह सुबह बच्चे को दूध दो, लेकिन उनका दूध अपनी चाय के साथ बनाओ ताकि वो पिएँ हमारे साथ। छोटा-छोटा काम उन्हें भी पकड़ा दो कि छान तुम दो, कप प्लेट तुम निकाल लो या एक ट्रे तुम निकाल लो या फिर हम परोस देते हैं रख के तुम आ जाओ, बिस्किट तुम निकाल लो या फिर कहते हैं ना वो टोस्ट, वो तुम निकाल लो। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में बच्चों को भी अपने साथ लगा दो, वो भी सीख जाएँगे इसी बहाने और कहीं न कहीं परिवार का समय भी कितना अच्छा चाय-नाश्ते पे वो मिल जाएगा एक-दूसरे के साथ और जो घर में बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा ये सब देखकर कि सब साथ में बैठे हैं।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। <laughs> ठीक है। ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। बहुत बढ़िया। जी। बिल नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, वाक़ई में बच्चे अगर ये इस तरह की छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ म लेना शुरू कर दें तो बिल्कुल, एक तो परिवार का माहौल भी शायद बेहतर होता होगा और सभी को देखकर अच्छा लगता है, तो जैसे अब आपने बुजुर्गों की बात की, तो फिर बुज़ुर्ग क्या जिम्मेदारियाँ इसमें चाय-नाश्ते का जो रुटीन है, क्या उसमें बुजुर्गों का कोई ख़ास ज़िम्मेदारी होती है? क्या उनके हाथ की कोई ख़ास पकवान कभी-कभी आप लोग इन्जॉय करते हैं ऐसा कुछ होता है क्या?
हाँ जी। बहुत बेहतर, हाँ। जी। जी। वैसे तो ऐसा होना तो चाहिए ख़ासकर कितना अच्छा लगेगा बड़े हमें कभी कभी बिठा के खिलाएँ। पर ऐसा होता है ना कि हाँ, वो बड़े हैं हम उन्हें अपने साथ बिठा के हम उन्हें भी परोस के दें। लेकिन कभी-कभी जब अगर आपको वाक़ई दिल से मन करे कि आपके हाथ का आज हमें ये खिला दो, जब हम बड़ों की तारीफ करके उन्हें कहते हैं ना उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, ये तो मेरे हाथ का बड़ा अच्छा बनता है, रुको रुको मैं भी बना के खिलाती हूँ। तो ऐसा होता है ना तब वो बड़े भी इनवॉल्व हो जाते हैं, बड़े भी अपने आप को शामिल कर देते हैं इन छोटी-छोटी बातों में, हँसी मजाक में अच्छे से माहौल में।
<chuckles> जी। <chuckles> जी। हाँ। जी। जी बिल्क
तो ऐसा मेरा देखा भी हुआ है कि मैं मेरा मतलब ये सुना भी हुआ है देखा भी हुआ है कि कहते हैं, जब आप घर में हँसी-मजाक के साथ शुरुआत करते हो ना आपका पूरा दिन हँसी-मजाक में तो निकलता ही है लेकिन आपके जीवन में भी वो खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये सच में माना गया है तो इसलिए कहते हैं कि सुबह की शुरुआत, ऐसे ना रूठ के या किसी को मनाने या गु रूसा गुस्सा कराने में ये सब में मत करो, हँसते-हँसते सुबह की शुरुआत करो।
जी, वाक़ई। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि अगर सुबह की शुरुआत सही रहती है तो पूरा दिन अपने आप सही हो जाता है। तो अब फिर ये भी बताएँ जैसे आपने चाय-नाश्ते के रुटीन के बारे में बताया, सप्ताहांत के रुटीन के बारे में बताएँ कि चाय-नाश्ते का कैसा रुटीन रहता है? अब ख़ासतौर पर अगर नाश्ते की बात करें, तो क्या कोई ख़ास ऐसी रेसिपी आपकी है जो कि आपने अपने माँ-बाप से या किसी और किसी ख़ास इंसान से सीखी हो, और अभी तक आप जब भी आपको लगता है की कुछ स्पेशल किया जाए, तो आप नाश्ते में वो चीज़ बनाती हैं क्या कुछ ऐसा है?
हाँ। जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल, आपने वो सिवैयाँ सुनी होगी लंबी-लंबी सी जो आती हैं। वो नाश्ते में हालाँकि चलती बहुत पहले के समय पे थीं, पहले तो क्या होता था मेहमान आते थे, वो नाश्ता बनना शुरू हो जाता था। पहले उस नाश्ते को बहुत कहते हैं ना मेहमान नवाजिया वाला माना जाता था, लेकिन आज भी उस नाश्ते को तले हुए आलू के साथ बनाओ क्या स्वाद देती है और बड़ी अच्छी लगती है। मालपुए हैं, ये नाश्ते में बना दो दही के साथ खाओ कितने अच्छे लगते हैं।
जी, जी, हुँ, हुँ। हुँ। <laughs> बिल्कुल सही। जी, जी। अच्छा। जी।
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो सामान्य नाश्तों से कुछ हट के कभी-कभी वीकेंड में कुछ सप्ताहांत में हम बना सकते हैं।
बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ों के नाम लिए, पर इससे 1 और प्रश्न मेरा आख़िरी जो जुड़ता है वो ये कि जैसे आपने जो इन नाश्तों के नाम लिए, ये अ, हमारे पहले से चले आ रहे हैं जो सभी लोगों ने बचपन में खाए होंगे तो क्या बच्चे भी वही नाश्ता उसका लुत्फ़ उठाते हैं या बच्चों को जैसे आजकल बर्गर मैगी, उनके अपने नाश्ते चलते हैं ऐसे में कैसे आप मैनेज करती हैं?
जी। जी। हाँ जी। आए होंगे, हाँ। हाँ। बच्चों का तो अपना एक अलग नाटक है ही खाने में, एक छोटी-सी उनकी ज़िद होती ही है कि नहीं ये नहीं खाना, नहीं वो नहीं खाना पर मुझे लगता है जब आप सब साथ में बैठ जाते हो ना खाने के लिए, कहीं न कहीं बच्चा आता है वहीं खाने को। अगर हम बच्चे को अलग से थाली परोस कर दे दें कि तुम्हें ये खाना है वो नहीं खाने की करेगा, वहीं आप सप्ताहांत में डाइनिंग पर सब बैठ जाओ और बच्चे को भी बिठा दो, वो खाएगा ही खाएगा। तो मुझे ऐसा और उसके साथ अपनी पसंद के साथ एक छोटी-सी पौष्टिक बच्चे की पसंद भी बना दो जो लगे कि हाँ, पौष्टिक है जैसे कह सकते हैं जैसे बेसन के चीले होते हैं आपने सुना होगा ये नाम, तो उसमें कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है बेसन में। तो आप बच्चों को बेसन के कुछ भी फॉर्म में एक अच्छी चीज़ बना के दे सकते हो उसको वेज ऑमलेट की तरह ब्रेड के बीच में कुछ मसाले डाल के, मैगी मसाला डाल के बच्चों को दे सकते हो। पौष्टिकता भी आ गई उसमें गाजर, शिमला मिर्च बारीक-बारीक काट कर उसके घोल को पालक के जो पानी में ग्राइन्ड करके आप उसका घोल बना सकते हो। हरे त हरे रंग के करके, पूरा पौष्टिकता आ गई।
<laughs> जी। हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, ये भी बढ़िया है। जी। हुँ। अच्छा! हुँ।
उनके हिसाब से थोड़ा-सा स्वाद बदल के भी हम बना सकते हैं जो उन्हें वाक़ई बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में बिठा दो।
जी। जी, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, हाँ, और फिर मुझे लगता है कि उसके बाद आपका पूरा परिवार उस चाय-नाश्ते के रुटीन का लुत्फ़ उठा सकता है क्योंकि सबको अपनी पसंद की छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी चीज़ें मिल गईं और मिल-बाँट के शायद सबका नाश्ता हो जाता होगा। पर आपसे बात करके वाक़ई बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि फिर कभी ऐसे ही दोबारा चर्चा होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो वो लुत्फ़ उठाएँगे हमारे साथ। मिल गई। जी। बिल्कुल। बिल्कुल।